Ma volevo chiederti una cosa. Ma che ruolo ha il dialetto nelle tua identità?
Eh, ha un ruolo importantissimo perché, insomma, con il dialetto, ehm, ci ci si si riscopre un po'
Ah.
delle radici profonde, antiche, no, ehm io poi provengo da mhmm, da una zona della Puglia dove, ehm
Ah-ah. Sì.
insomma, ci sono un sacco di comuni, e che già a distanza che ne so, da un comune all'altro, già cambia qualche parola anche a distanza di 3 chilometri.
Eh. Eh, ma infatti questo questo volevo chiederti, ma è vero che lì in Puglia, appunto, basta cambiare <chuckles> di poche decine di chilometri e cambia tutto?
<chuckles> Sì, sì, sì, ca No ma ma guarda ti dico la p la Puglia poi è è lunga, la regione più lunga in lunghezza, no, quindi
Ah, certo c'è anche quest'aspe Sì come no.
ci sono proprio una differenza abissale, tra di noi non ci capiamo.
In più, un foggiano e un leccese fanno fatica a capirsi.
No, o cioè il foggiano, ehm, viene definito arabo, il leccese sì il leccese magari più orientale, per dire, dà quel senso di orientale. <chuckles>
No, veramente? Ah. Sì? Ah, proprio nel suono, diciamo è proprio nel suono del di come viene ar vengono articolata le parole? Dai.
Sì. Sì nel tono del dialetto. Sì, sì, sì, come il barese per esempio viene definito più francese in alcuni casi, in alcune posti. Sì, sì, ehm, ti dico, ehm, guarda, ehm, giù nel Salento ci sono dei dei paesini
Ma dai, ho capito. Sì.
ove oramai è diventato sempre più raro, ma che si parla ad esempio il greco antico intanto sì, sì, sì.
Oddio ma veramente? Ma come dialetto nel senso fra fra fra fra le la gente l ma porca miseria. Ma quando dici greco antico, antico quanto?
Come dialetto, sì come dialetto perché Antico nel senso che la Puglia è stata insomma, ha fatto parte della Magna Grecia è stata
Cioè, quel quel greco lì, quello di Omero? <chuckles>
Sì, sì, sì, sì, greco antico. Sì, sì, ci sono de del delle parole che risalgono al greco antico, quindi proprio radicato, cioè c'è proprio una tradizione col dialetto, e ripeto, cioè da un posto a un altro già cambiano sacco di cose proprio ehm, ci sono un sacco di dialetti s siamo stati terra insomma, ehm, di tante di tante Messapi
Ma veramente? Dai. Eh. Cambia tutto, ma In frequentazioni varie <chuckles> Eh, chiaro.
Greci, ehm, Borboni, ehm
Chi più ne ha più ne metta Normanni, no c'è c'è anche quelli.
ma ta tan ma tanta pro Normanni cer
Alè.
Ehm, e e il dialetto, insomma la cosa bella del dialetto poi qual è? Che ci sono dei termini che tu anche se li, mhmm, ehm, volessi tradurre in italiano è difficile dare la stessa <chuckles> non rendono allo stesso modo, no, quindi, ehm, ti capita alcune volte mentre stai parlando italiano anche, no, con persone, magari, ehm
Eh, non come Non rendono allo stesso modo, non ren Eh.
anche al lavoro o però del tuo stesso posto, che, ehm, alcune parole le devi dire quasi forzatamente in dialetto per far capire l'intensità <chuckles> di quella cosa la sì perché con quella pa parola puoi descrivere un'intera uhm, un intero concetto senza bisogno di andare oltre, no, di dire 3000 parole, con quella parola, insomma, è facile descrivere proprio una sensazione, una descrizio
Eh. <chuckles> Ti capita di non trovare una parola adeguata, ho capi ho capito, capito. <chuckles> Un intero concetto senza bisogno di ho capito. Ah-ah. Ma quindi quindi ehm, rispetto a alla alla domanda iniziale, no, quindi, ehm, al di là quindi del fatto che magari in in famiglia lo lo lo parli o con con gli amici, insomma, con i parenti e e i più anzia questa cosa che mi stai dicendo, l'ultima in particolare, e quella forse ancora di più definisce la due la tua identità
Sì. Sì. Cert cer che
No, questo quest'ultimo esempio che mi facevi.
Certo. Cioè, mhmm, ti ti dico, mi so' trovato pure all'estero
Mh. Eh.
ehm, ho ho ho impa ho fatto ho cioè ci sono persone che hanno imparato il dialetto mio perché <laughs> perché mi
<laughs> Pe perché se no non riuscivano a capire il concetto dice oka
Sì, perché ti dico, cioè c'erano cose
Mh.
che che ti v mi venivano spontanee per far capire quando c'era una certa confidenza, no, per far capi' 'na cosa dicevo l quella parola i in dialetto dice: "Ma che hai detto?"
Ah-ah.
Eh, 'sta cosa qua, ehm, per farci capi e poi gli rimaneva impressa che p alla fine, ehm, quando lui mi parlava e mi doveva descrivere magari la stessa cosa, me la diceva nella <chuckles> nel dialetto <chuckles> sì. Quindi <chuckles>
Beh, Ah-ah. Provava più comodo usare quella parola lì. <chuckles> Un provava più comodo dire una singola parola in dialetto piuttosto esprimere il concetto nella sua lingua, eh, ho capito, ho capito.
Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Quindi ha un'importanza, insomma, u è un qualcosa che contraddistingue, insomma, quello è il bello, no, anche de de de dell'Italia, per esempio che ogni regione ha un suo dialetto, una sua cultura, una sua identità, no, ehm, quindi che in alcuni casi è proprio piacevole stare lì ad ascoltare quella musicalità, no, <chuckles>
Mh. Erto. Eh. Come no. E tu fai <sneezes> e tu fai differenza fra il dialetto che parli magari in famiglia, e quello che parli con gli amici?
No, no, assolutamente è uguale anzi, ti dirò, ehm, mi è capitato di sentire dei termini
Che la la stessa tipologia. Ah.
ehm, tipo di persone più grandi, no, quando eravamo, che ne so, più giovani e si stava ad ascoltare, ehm, dei vecchietti o le persone più anziane, insomma, ehm, che ogni tanto uscivano qualche termine dialettale e dire: "E che è 'sta cosa?"
Ah-ah. Era con sì. <chuckles> Mai sentita. <chuckles>
Esa che mai sentita, cioè ti rendi conto che comunque nel co con il corso del tempo tanti termini vengono accantonati, messi in disuso, no, perché non si usano più perché adesso io guardo le generazioni di adesso, no, a dis a differenza nostra, ehm, anche in casa si parla italiano.
Eh. Sì, sicuro. Ah-ah. Chiaro. Ot okay, ti seguo.
E un po' si viene a perdere, quindi io
Eh, certo, non parlandolo in casa diventa, mhmm, mhmm, mhmm, <tsk> ehm, si diluisce, cer
Mh-mh. Perché a scuola non si si parla italiano, a casa parli italiano, con gli amici parli italiano, un po' si viene a perdere nel tempo, no, ehm ecco, ehm, io in alcune in molti casi cerco di parlare proprio dialetto, proprio per questo tante volte: per non far perdere quello che è una una una
Eh, certo. Eh, indubbiamente, indubbiamente. Mh. Eh, sì. Eh, la cosa migliore è parlarlo almeno in casa, perché appunto almeno in casa sicuramente si mantiene vivo, insomma, il, ehm, mhmm
Almeno in casa. Eh, e poi mi fa sorridere tipo mio figlio, perché non è abituato quindi va per dirmi <chuckles> qualche parola in diale e la dice in maniera curiosa, no, perché no non è <chuckles> abituato; e magari là lo prendo in giro, no, ehm, lo <chuckles> sentire.
Mh-mh. Un po' sto un po' distorto. E Cer io ho notato un'altra cosa invece, s che <chuckles> che se una persona, eh, continua a vivere ne nel suo contesto, no, i ehm, però comunque in qualche modo la la lingua si arricchisce, cambia, si modifica se invece, senti il dialetto che parla una persona maga che magari è emigrata 50 anni fa
Sì. I Mh-mh.
ehm, quella è ri e nel senso, quello è rimasto così, no non si è aggiornato, non so se ti capitato di fare questa cosa.
Rimasto quello. <chuckles> Eh, sì. Eh, sì, perchè sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero, è proprio una nu una giusta osservazione, perché poi ci rifletti e ma un po' anche, non sono nel dialetto, anche, ehm, ti capita ne ne abbigliamento, nelle mode, no, è come se il tempo per lui si fosse fermato nel momento in cui lu ha lasciato l'Italia, e quindi e e e nel frattempo ecco, da là ti accorgi che il tempo, insomma, va avanti, che modifica tante cose, no, non solo la lingua, anche nella nelle nella moda, nel modo, ehm, di di mhmm, di di porsi, ehm, che ne so, ne vengono que quelle scene proprio paradossali, no, quelle immagini che cercava di descrivere anche qualche regista tipo, ehm, Carlo Verdone quando in "Bianco Rosso e Verdone" quando l'emigrante, no, il classico italiano che scende, pellicciotto sul volante della macchina, <chuckles> il ta il taglio di capelli, insomma, già differente rispetto alle all'epoca, <chuckles> no, que quo capellone, ue <chuckles> ehm
Sì. Certo. Sì. Eh, sì, esa Indubbiamente. Ah-ah. Eh? Tipo? <laughs> <laughs> Ho capito, <chuckles> ci siamo capiti. <chuckles> Chiaro? Ho capito che <chuckles> Ma un'altra cosa che ti volevo mhmm, volevo chiedere: e e ti è capitato invece, che l'uso del tuo dialetto fosse malvisto da qualcuno? Magari, non so, nel lavoro, altri ambiti, non ti è mai capitato?
Où! Mah, solitamente no, cioè o perlomeno non è che
Ah-ah.
Cioè, dipende i contesti dipende i contesti, cioè non è che uno si mette a parlare dialetto sapendo che l'altro non lo capisce. Ma, ehm, diventa, ehm
Non in modo palese. <chuckles> Sì. Beh, ce
Per esempio, mi viene dei casi in cui, ehm, eravamo io, ehm, e i miei amici, tutti dello stesso posto e stavamo da studenti, per esempio, ehm, al nord, okay, ehm, il nostro contesto, insomma, era formato dai nostri amici dove, insomma, si parlava dialetto.
Mh. Okay. Okay.
Erano gli altri che, ehm, si avvicinavano a noi, no, perché, ehm, naturalmente tu all'università non è che parlavi dialetto quando ti approcciavi con persone di altre di altre, mhmm, regioni, con altri dialetti, che te c'è la lingua universale e prima
Sì? Parlano, chiaro. Ah, tu dici: sentendovi parlare in dialetto, si avvicinavano?
Come?
No, tu dicevi, quindi: sentendovi parlare in dialetto si avvicinavano? Ah.
Sì, era u ehm, notavamo che comunque anche quella forma nostra che risultava abbastanza anche simpatica, quasi curiosa, no, in alcuni casi. Tant'è vero che poi di <chuckles> tanti termini rimanevano impressi, ehm, che che che diven diventavano quasi usuali ed era per noi poi comico sentire, no, una persona che magari non è proprio padrona di quel dialetto sentire che che che voleva comunicare anche lui in dialetto. Quindi, da una parte ricreava quella quella gioia, no, quella simpatia di dire no, eh, ehm, sì erano più diciamo le le le i casi positivi anche perché, ripeto, dipende i contesti non è che va a parlare dialetto così, ehm
Mh. Ho capito. Sì. <laughs> Come no, eh. Chiaro.
se stai parlando con altre persone che non lo capiscono, ma diciamo nei momenti più intimi, che ne so, quando stai a casa tua o quando parli fra fra fra gli amici anche, ehm
Ovvio. <clears throat> Chiaro, no, no cer
Sì, per noi è usuale, nel senso è normale, ci fa sentire identici, cioè spontanei come devo di <chuckles>
Sì, sì, il contesto fa la differenza. Ti fa Chiaro. Vi è Oh, a questo punto però, e ehm, mi devi da mi devi fare una frase in dialetto, o e e tradurla in italiano, scusa che <chuckles> arrivati a questo punto. <chuckles>
Eh. Allo te ne dico una che mi divertivo a farla dire, una una singola parola che mi divertivo a farla dire, anche tipo quando stavo in Germania a qualche ragazza tedesca che che mi face ehm, uddratieddri.
Ah. Sì? Che questa è dura, <chuckles> questa è difficile! <chuckles>
Secondo te. È è è è bella tosta. <laughs>
Eh, <chuckles> c'ha dei suoni insoliti, <chuckles> dai.
Uddratieddri ehm, questa parola
<chuckles>
A te viene qualcosa in mente con questa parola? Non credo, <chuckles> eh, anche perché significa lumaca.
No, no, proprio niente, no, no, assolutamente zero. Ma certo, era <chuckles> potevo pensarci prima! <chuckles> Se ci avessi pensato un secondo in più <chuckles> eh, certo. <chuckles>
<chuckles> Era evidente! Eh! Ci volevi rivorevi de si se si se ti sforzavi un pochettino sicuramente ci saresti arrivato, sì, sicurame <chuckles> Ma questa è una parola, insomma, difficile da dire, no, per chi non è abituato, insomma
Ah-ah.
a questo dialetto un po' più forte, no, ehm, u sono ci sono quelle parole che sono insomma, che ti chiedono un certo impegno, ehm, ma che
Sì, sì, è chiaro. Uh, come no. <chuckles> Alcune proprio intraducibili, <chuckles> hanno bisogno proprio de della della della traduzione di un esperto perché, sì, effettivamente sono difficili. Ti me
Intraducibili, si. Eh. Eh, e lo stesso per farti un esempio, no, per dire, ehm, siccome sono delle prelibatezze anche da mangiare, no, ehm, ci sono anche delle sagre, insomma, ci sono dei periodi dell'anno che sono buonissime e ci sono quelle ehm, sono dei prodotti insomma tipici. Ehm
Ah-ah. Uman cer Mh.
un conto è dire se tu stai parlando, no, perde proprio anche di <chuckles> di sapore di <chuckles> di intensità. Se tu parli, per esempio co con un paesano e dici: "Bah, o sai oggi ho mangiato un piatto di lumache," anzi ti fa pure un po' senso in un certo verso, no, dire: "Co co come? Le lumache ti mangi?" Se invece tu dici: "Mamma mia, oggi mi è u a m'aggiu mangiato nu piatto de uddratieddri" <chuckles> e già di viene l'acquolina in bocca, no, cioè <laughs>
Mh. <laughs> Sembra un'altra cosa! <chuckles> Eh, <laughs> Ho capi <chuckles> Ma sei <giggles> <chuckles> È tutta un'altra cosa. <laughs> <chuckles> Suona in tutt'altro mode. <chuckles>
Eh, sì. Suo è proprio il suono che ti porta a degustare già la bontà di quel piatto, no, ehm, e cambia tutto, cambia cambia tu <chuckles>
<chuckles> Eh, certo, <chuckles> ho capito. Vabbè
È un po' così il dialetto, cioè è proprio una forma di espressività che anche se an in alcuni casi non si comprende proprio il significato della della di quello che si sta dicendo, ma nell'espressività, nei gesti, nelle movenze, associato a quelle parole ti dà proprio uhm, la sensazione di quello che l'altra persona vuol trasmettere, no, diciamo che c'abbiamo questa facoltà noi italiani in generale. Poi tutti i dialetti, no, ehm, che anche se tante volte non stai capendo bene la parola che ti sta dicendo, però ti sta trasmettendo qualcosa di intenso, di di i sì.
Mh-mh. È la singola parola, mh. <clears throat> Mh-mh. Come no. Indubbiame s mi viene in mente un'altra cosetta e, ehm, che che mhmm, che mhmm, n n ne parlo sempre quando parlo di lingue: ive ad esempio, ci sono espressioni, ehm, dam umoristiche, no, che sono incomprensibili sicuramente in italiano, che sono invece tipiche del del di dia e del del dialettiche, e n te ne viene in menta 1 che poi
I Ehm, guarda là dovremmo fare, <chuckles> sì, un' enciclopedia anche perché poi ci sono parole che sono un po' più colo colorite, diciamo, che e quindi
Un'enciclopedia. <laughs> Coloriti! Va bene, ci siamo capiti dai.
Sì, sì, poi te te le di te ce sarà un' altra occasione te la te te le dirò, te le dirò, ce n'è
Ci sarà altra occasione dai. Ti salu Va, beh. Grazie di que grazie grazie di questa divertente chiacchierata su questo su questo aspetto del ehm, della cultura Italiana e quindi, ehm, grazie ancora vai.
Ma grazie a te per le domande che mi hai fatto. Ciao, alla prossima.